Nah aku tuh kepikiran juga, kayaknya emang bener sih aku bisa ngontrol minyaknya, terus juga kayak bahan yang aku gunakan itu juga bisa aku pilih mungkin yang lebih eee, kalau ayam ya menggunakan ayam yang lebih sehat mungkin ayam kampung gitu, tapi kadang tuh kayak kepikiran gitu dapurnya nanti pasti kotor terus aku harus cuci-cuci, belum masaknya, belum repotnya, pake piring, pake sendok, aduh kayak ya kepikiran tuh kayak dibayangin tuh capek banget gitu loh, Kak.
Mmm. Oke. Hmm. Ya. Mhm. Oke, iya iya iya. <chuckles> Iya, benar benar.